हुँ। ठीक है। जी, बिल्कुल।
इतना है कि आपकी नींद की वज़ह से आप अपने एग्जाम में बेहतर नहीं कर पा रहे होंगे या फिर तैयारियाँ नहीं कर पा रहे होंगे। और
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ।
मुझे तो लगता है कि अ, दोस्त को जैसा आपने बताया कि दोस्त को मैं ज़्यादा समय अ, दे देता हूँ, कभी दोस्त आ जाते हैं, तो उसकी वज़ह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि मतलब एक पढ़ाई के वक़्त के अलावा अगर आपके पास वक़्त है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाएँ, अ, उससे बातें करें, मुझे लगता है ये भी ज़रूरी है और अगर आप सोचते हैं कि अ, कोई आपके जीवन में बाधा आ रही है
हुँ। हाँ, हाँ। दे देता हूँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
किसी चीज़ से तो उससे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करें। आप अ, सो आप अपने अ, आप से सवाल करें कि मैं इस चीज़ को कैसे अ, रोकथाम कर सकता हूँ इसका? मैं कैसे अ, अपने बाधाओं को मतलब बिल्कुल सरल बना सकता हूँ और उसको पार कर सकता हूँ, अगर आप ऐसे छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, तो आप क काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। कभी-कभी होता है कि अ, हमें एग्जाम का काफ़ी प्रेशर रहता है, तो हम सोचते हैं कि अ, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सिलेबस है, मैं इसको कैसे कवर कर पाऊँगा? और मेरे मन हमारे मन में क्या होता है कि कई सारी अ, चीजें हमारे मन में चलती रहती है, जिसकी वज़ह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप अ, ऐसा न सोचें, आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के और करने की कोशिश करेंगे, तो वो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको पूरा होगा और अपने आप को फीडबैक देने की भी कोशिश करें। अगर आप छ कोई छोटे काम अगर पूरे कर लेते हैं, तो आप उसमें अ, फिर से एक बार रिव्यु कीजिए उस चीज़ को कि मैं उस काम को पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया, अ, आप सोने जाने से पहले एक बार उसको देखें <smacks lips> कि आज मैंने क्या-क्या सोचा था और क्या-क्या मैंने किया। उ
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सरल बना सकता हूँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। विषय होता है, बिल्कुल। खबर है, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बि हो सकता है। हुँ। ओके। हुँ। नहीं कर पाया, ठीक है। हुँ। हुँ।